उ, जी, बिल्कुल ल लग ही रहा है जैसे कि आप बता रहे हैं, है ना? अच्छा मतलब तो जब आप रात को लेट पहुँचे, जैसे कि आपने बोला कि आप रात को लेट पहुँचे, है ना? अँधेरा भी हो गया था, तो घरवालों ने नहीं बोला कुछ?
हुँ। जी। हुँ। अ, घरवालों ने पूछा अरे! इतनी देर कहाँ हो गई? तो मैंने कहा कि अरे! हम वहाँ थे, वहाँ मूवी देखने लगे, फिर हम खेलने लगे क्रिकेट, फिर वो क्रिकेट और फिर भूख लग गई, ऐसा और वैसा, बस घरवालों ने कहा चलो आओ खाना खा लो। हमने कहा अब खाना तो खा के आए हैं लेकिन बता भी नहीं सकते तो एकाध रोटी ओवरईटिंग में कर ली। रात को पेट भी दर्द हुआ लेकिन ठीक है, यही मज़ा था उस दिन का। <chuckles>
हुँ, हुँ। <chuckles> हाँ। हुँ। अच्छा आज वापस देख कर मतलब उस घटना का क्या मतलब निकलता है, दोस्ती के लिए कोई यादगार सबक या फिर इनसाइड जोक बन गया, क्या?
निकलता ये है कि आपको ना किसी भी जर्नी पे, किसी भी जगह जाने, खुशी मनाने, एन्जॉय करने, ज़िंदगी जीने के लिए ना ज़रूरी नहीं कि ज़ेब आपकी लाखों से भरी ही हो। हमारी जेब में तो पैसे भी नहीं थे लेकिन हम खुश थे क्योंकि हम चले गए बस। अगर वही एटीट्यूड आज अपना लें तो मैं और मेरे वो दोस्त फिर एक सफ़र पे निकल जाएँ, लिफ्ट माँगते हुए जाएँ और बस जुगाड़ से जो मिले वो खाएँ, कहीं किसी पंगत, कहीं किसी बारात में घुस जाएँ और अगर इस तरह से जिएँ ना, तो ज़िंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हम सोचते हैं। मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। हाँ।
उ, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। सोचते हैं, हड़बड़ा देते हैं। जी। बिल्कुल सही कहा आपने ना। अच्छा, तो ये बात भी बता दीजिए कि मतलब अगर आप अ, दूसरों को बताना चाहें, श्रोताओं को बताना चाहें, कि दोस्तों के साथ ऐसी ट्रिप्स मतलब जो है यादगार रहती हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं और मतलब अ, मतलब ये करनी चाहिए। तो आप क्या मतलब इसके बारे में टिप्स देना चाहेंगी कि कैसे-कैसे दोस्तों के साथ ट्रिप मतलब करनी चाहिए, कैसे यात्रा भी आजकल
जी। म जी म जी, मैं यही कहूँगा कि अ, घरवालों के साथ ट्रिप करोगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी जाओगे ना तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। आप खेलकूद लोगे लेकिन आपको घरवाले आपकी सेम एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने में बिज़ी हैं, वो बड़े हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो ना तो कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता, और सेम एनर्जी होती है। आप कुछ भी अकेले नहीं कर रहे होते, आपके दोस्त आपके साथ वो कितनी भी उटपटांग हरकत हो, कितनी भी बेवकूफाना हरकत हो, दोस्त साथ देते हैं। तो मुझे लगता है ना कि दोस्तों के साथ अनुभव जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। क्योंकि वहाँ आप पूरी तरह से खुल के आते हो और फिर खुल के एक्सपीरियंस करते हो। तो दोस्तों के साथ अगर एक्सपीरियंस किया जाए तो वो बेस्ट हो जाता है। बाकी फैमिली भी अ, सब अपनी जगह स सही हैं, ज़रूरी हैं लेकिन दोस्तों के साथ बिताए हुए पल अनमोल होते हैं।
हुँ, जी। बिल्कुल। ये तो है। हुँ। उ, जी। हुँ।